ค่ะ อยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า สังคม ออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะ ได้เปลี่ยนความหมายของความสำเร็จในชีวิตของคุณยังไงบ้างคะ?
อืม สังคมออนไลน์จริง ๆ ก็เปลี่ยนไปเยอะนะ จริง ๆ เปลี่ยนไปหลายรอบด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่า
อืม หลายรอบด้วยเหรอคะ มันเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ?
ใช่ เอาอย่างนี้ เราเล่น เขาเรียกว่าอะไร เราเล่นสื่อ Social เนี่ย มานานมากแล้วใน น นับตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ประมาณ 10 กว่าปีแล้วเนาะ
อืม โอ้โฮ! นานมาก
นานมาก แล้วแบบว่าการเติบโต ค วิจา ในเรื่องของวิจารณญาณของผู้คน ในสื่อ Social มันก็มี เขาเรียกมีพัฒนาการให้เราเห็น
อืม ค่ะ
ซึ่งมันทำให้ เออ จริง ๆ แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ตอนที่ Social เข้ามาใหม่ ๆ เอา ออนไลน์ เราขอตีกรอบเป็น Social แล้วกันเนาะ
ค่ะ
ตอนที่ Social ข้ามาใหม่ ๆ เนี่ยเรารู้สึกว่า ผู้คนเนี่ย ก็จะเหมือนพยายามเหมือน โพสต์แต่สิ่งดี ๆ ตอนนั้นมันคือของใหม่เนาะ เหมือนพยายามที่จะใช้เป็นช่องทางในการ เอ่อ มาโพสต์ว่า "ฉันมีอันนั้น ฉันประสบความสำเร็จแบบนี้ ฉันมีอันนู้นอันนี้" ซึ่งนิยามใน เริ่ม เริ่ม ในยุคเริ่มต้นเนาะ ยุคแรก แรก เหมือน เหมือน เราย้อน เวลาเลย
อืม ค่ะ อืม อืม อันนั้นคือแบบว่าเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ใช่ไหมคะ ก็คือคนก็มักจะโพสต์ในเรื่องของความสำเร็จ เรื่อง เรื่องราวดี ๆ ไหมคะ แล้วมันต่างจากการโพสต์ในปัจจุบันนี้ยังไงอะคะ?
ใช่ ปัจจุบัน อ แบ่งเป็นอย่างงี้ดีกว่า ในยุคแรก ๆ เนี่ย คน จะมองว่า คนจะชอบโพสต์อะไรที่มันเป็นความสำเร็จ ที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย มันเป็นระดับที่มันสัมผัสได้ง่าย อย่างเช่น โพสต์ว่าซื้อบ้าน ซื้อรถ ถูกไหม?
อ๋อ
มีบ้าน มีรถ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังเด็ก เราก็รู้สึกมีบ้าน มีรถ มีใน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่า เออ อันเนี้ยมัน คือความสำเร็จที่เราเห็นใน Social ตอนเราเด็ก ๆ ว่า "เฮ้ย มีบ้าน มีรถ" แต่บางคนก็ชอบโพสต์เรื่องแฟน
อา ค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบเรื่องความสำเร็จที่มันค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมหน่อยใช่ไหมคะ เรื่องบ้าน เรื่องรถ หรืออาจจะเป็นเรื่องการงาน การสอบ อะไรอย่างงี้ไหมคะ?
อะไรอย่างงี้ ใช่ ใช่ แต่อย่าลืมว่าคน ที่เล่น เขาเรียกไรอะ สื่อ Social ยุคแรก ๆ เนี่ย หมายความว่ายุคแรก ๆ เนี่ยเขาไม่ค่อยโพสต์นะ มันจะแบบผ่านมาสักพักหนึ่งอะก็จะเริ่มมีคนเริ่มเล่นเยอะขึ้น บางคนเริ่มเล่นเยอะขึ้น การโพสต์ว่าการซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็เริ่มตามมา สักพัก พอไปสักพักหนึ่งอะเรารู้สึกว่าตอนแบบ พอเล่นไปได้สัก 3-4 ปีอะ กระแสการตีความสิ่งต่าง ๆ มันเริ่มมีการถกเถียงกันมากขึ้นจากเมื่อก่อนอะ คือเวลามีคน พูดเห็นด้วยกันเรื่องหนึ่ง แล้วถ้าเกิดว่ามีคนไม่เห็นด้วยเนี่ย คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยมีที่ยืน
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือมันเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามามากขึ้น ไม่ใช่ การรับสารข้างเดียวแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่า ของใครใครก็โพสต์ไปใช่ไหมคะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นจากคนที่มาอ่านเนี่ยมากขึ้น ซึ่งก็จะมีทั้งความคิดเห็นที่เห็นด้วย แล้วก็ความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย ตามมาด้วย
ใช่ ใช่ ใช่ มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ที่เริ่มเปิดรับการถกเถียงกันมากขึ้น
อืม
เป็นพื้นที่ที่แบบ โอเค แม้ว่าการถกเถียงส่วนใหญ่จะจบไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ให้ผู้คนเหมือนมาแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น แล้วก็เริ่ม ผู้คนเริ่มที่จะเหมือนเริ่มปรับตัวอะ ตอนแรก ๆ มันอาจจะเป็นการปะทะที่รุนแรง แต่พอเหมือนเราทำกันเรื่อย ๆ มันก็เริ่ม เริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรามองว่าธรรมดา ใคร ๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอมันมีการถกเถียงเนี่ย หมายความว่าการสื่อสารเนี่ยมันเริ่มคิดกันมากขึ้น
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ คัน ค่ะ
จากที่คน
คือมัน ก็กระทบกับ กับการที่จะพยายามโพสต์ข้อความอะไรต่าง ๆ แล้วใช่ไหมคะ คือมัน มันก็เริ่ม เปลี่ยนไปถูกไหมคะ เพราะว่ามันเริ่มมีการถกเถียง มันก็มีส่งผลต่อการโพสต์ อะไรต่าง ๆ บน Social
จะสื่อ ใช่ ใช่ คนก็เริ่มรู้สึกว่า พอมันมีการถกเถียง มันมีการขี้วีน เรารู้สึกว่าการโพสต์ความสำเร็จของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไป
อืม ค่ะ
จากที่แบบ ถามว่ายังอยู่ไหม ทุกอย่างอะยังอยู่ ตั้งแต่ที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นน้ำ หมายความว่าสมัยเนี้ยอะมันก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่หลาย ๆ อย่างจะเริ่มเปลี่ยนไป จากมีช่วงหนึ่งที่คนจะพูด ชอบพูดเรื่อง เขาเรียกอะไร การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อะไรเงี้ย แบบความ หน้าตาของความสำเร็จของคนน่ะเปลี่ยนไป
ค่ะ อ๋อ ค่ะ
อย่างเช่น แบบพอเถียง เรารู้สึกว่าพอคนเถียงกันมาก ๆ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่า คนที่ประสบความสำเร็จน่ะ คือคนที่ไม่ตกเป็น เหยื่อ ของการทะเลาะกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคนก็จะพยายามเหมือนโพสต์อะไรที่แบบเป็นความสำเร็จในด้านจิต วิญญาณ มากขึ้น
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ้อ เหรอคะ? มันเป็นยังไงคะ ความสำเร็จด้านจิต วิญญาณเนี่ย ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
เหมือนแบบคนก็จะเริ่มมาโพสต์ว่า "วันนี้ผมไป" อะไรอย่างงี้ อันนี้คือยุค ยุคนั้นนะที่เราเห็นแบบ "วันนี้ไปตลาดเห็นแม่ค้า" เหมือนเป็นการพร่ำพรรณนามากขึ้นน่ะค่ะ จากที่จะโพสต์ว่า แบบ อืม เป็นรูปบ้าน ซื้อบ้าน ซื้อรถ อย่างงี้ ก็จะเป็นโพสต์ว่า วันนี้อยู่บ้านเล่นกับหมาก็มีความสุขแล้ว เพราะว่าหมาจะ ยาว <chuckles>
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ก็คือเป็นการแบบว่านำเสนอความสำเร็จในชีวิตที่เป็นรูปธรรม อาจจะรวมถึงพวกเรื่องการใช้ชีวิตใช่ไหมคะ? ให้มีความสุข อย่างงี้
ใช่ เหมือนแง่มุมของชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม ค่ะ แล้วอย่างพวกยอดไลก์ ยอดฟอลโลว์ ยอดวิว พวกเนี้ยอะค่ะ มันมีส่วนต่อการ เอ่อ จำกัดความ ความสำเร็จบ้างไหมคะว่าเป็นแบบไหน?
อืม เราว่า ร เรื่อง ยอดไลก์ ยอดวิวเนี่ย เป็นเรื่องที่คงตัวมาตลอด หมายความว่าความสำเร็จรูปแบบเนี้ย ถ้ายอดวิวเยอะ รอด ยอดไลก์เยอะเนี่ย ก็คือเป็นสิ่งที่คนมองว่าสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปแบบไหน ฉะนั้นเรื่องนี้มัน เรารู้สึกว่า เออ มัน มัน มันแตกต่างออกไป หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะโพสต์ความสำเร็จ เป็นความสำเร็จที่แบบ เป็นความสำเร็จที่ดูได้ง่าย หรือว่าเป็นความสำเร็จด้านจิตวิญญาณ อะไรอย่างเงี้ย โพสต์ใด ๆ ก็ตามอะ ถ้า ถ้ามียอดวิวเยอะ หรือยอดไลก์เยอะ ก็นับเป็นการประสบความสำเร็จแบบหนึ่งทั้งหมด อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม ถ้าเกิดว่ามาขึ้นยอดวิว ยอดไลก์เนี่ย ก็นับแล้วแหละว่า อืม เป็นเรื่องที่สำเร็จ เรื่องที่คน เข้าใจ
ใช่ อืม มันก็สำเร็จแหละ ก็แสดงว่ามีคนเห็นด้วย มีคนสนใจเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ แล้วก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจในการแบบโพสต์เรื่องราวนั้น ๆ มากขึ้นนะคะ
ใช่ แล้วพอเหมือน พอมันมีคนโพสต์เยอะขึ้น มันก็จะมีคนเริ่มออกมาพูดแนว ๆ เดียวกันมากขึ้น ไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อา แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบอะค่ะ ว่าระหว่างที่มีคนชื่นชม ในทางออนไลน์เนี่ย กับมีคนชื่นชมในทางชีวิตจริง อาจจะเป็น ครอบครัว เพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอาจจะชื่นชมไปใน ในไร คนละเรื่องกัน เพราะว่าคนที่รู้จักเราในชีวิตจริงเนี่ย กับคนที่รู้จักเราในโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นคนละกลุ่ม กัน อย่างเงี้ยค่ะ คิดว่ากลุ่มไหนจะมีผลต่อความภาคภูมิใจ กับความสำเร็จนั้น ๆ มากกว่ากันคะ?
เราว่ามีผลทั้งหมด
อืม
คือเหมือนบางคนเนี่ยอยู่กับครอบครัวอาจจะเป็นคน เงียบ ๆ นะ แต่ว่าอาจจะเป็น เขาเรียกไรอะ อาจจะเป็นคนที่โด่งดังมากในโลกใบหนึ่งของเขา ในกลุ่ม ม หนึ่งของเขา ใน Social ไรเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่ามันคือน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตหมด ถ้าเกิดมันออกมาในแง่ดีอะเนาะ หมายความว่ามีคนเห็นด้วย ยังไม่ได้สร้างผลกระทบ หรือว่าสิ่งที่ แนวคิดของเขามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ไรเงี้ย มันก็ มันก็จะเป็นพลังใจได้ทั้งหมดอะ เรามองแบบว่าครอบครัวก็เติมเต็มแบบหนึ่ง Social ก็เติมเต็มแบบหนึ่ง แต่ Social เนี่ย มัน ไม่ว่าครอบครัว หรือ Social เองเนี่ย มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกัน
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อืม อ๋อ ค่ะ อืม ยังไง
เออ ในขณะที่บางคนเนี่ยก็จะมองว่าแบบ โอเค Social เนี่ยก็ดี เหมือนถ้าคนไลก์เยอะ แบบเห็นไปทางเดียวกัน เยอะมันก็ดี ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาแหละ แบบ "ทำไมไม่มีคนไลก์ฉัน? หรือว่าทำไมไม่มีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อน?" อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเริ่มเกิดเป็นปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาแล้ว
อา ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่า เราอาจจะแบบว่าเอาเรื่องราวที่เราโพสต์ หรือว่าเอาเรื่องความสำเร็จที่เราทำเนี่ยไปผูกกับ ยอดวิว ยอดไลก์มากเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่ มั่นใจ แล้วก็ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองขึ้นได้เหมือนกันนะคะ
อืม ใช่ ใช่ มันก็ แต่มันก็เป็นวิวัฒนา การ เป็นพัฒนาการเหมือน กันว่า เรื่องนี้ก็เติบโตไปพร้อม ๆ กับการใช้ Social นั่นแหละ
อืม ค่ะ ฉะนั้นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นในทาง Social หรือว่าในทางที่เป็นตัวตนจริง ๆ ของเราเนี่ย จริง ๆ แล้วอะ คำชื่นชมของคนเนี่ยก็มีผล เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะ เอ่อ ปรับใช้คำชื่นชมนั้นให้มันเข้ากับรู ยังไง ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่ แล้วก็ต้อง ต้องเหมือน ก็ต้องตั้ง เขาเรียกไรอะ ต้องมีภูมิคุ้มกันใจระดับหนึ่งนะว่า ถ้าเกิดว่า "เฮ้ย เราไม่ได้ยอดไลก์เท่านี้ ๆ" ไรเงี้ยค่ะ คือไม่ควรจะเอาตัวเองไปผูกอะเนาะกับความสำเร็จนั้น ไรเงี้ย แต่ถ้ามันสำเร็จ มันเป็นเรื่องดี เราจะเอามาเป็นกำลังใจ ใช่ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จ เราก็ต้องมอง เป็นเป้าหมายแทน อะไรเงี้ย ถ้า ถ้าไปมองอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบ เป็น ส สิ่งที่ส่งผลเสียตามมาทีหลังอะเนาะ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ อืม อืม ใช่ ๆ อันนี้น่าจะเป็นวิธีการที่แบบว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพจิตของ เราด้วย ที่ เอ่อ มันมีความสัมพันธ์กับการแสดงความคิดเห็นของคนอื่น หรือว่ายอดไลก์ ตัวเลขอะไรต่าง ๆ ที่หน้าจอเนี่ย อันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องการแบบว่าให้เราอะเห็น เขาเรียกอะไรอะ ความสำคัญกับเนื้อหาที่ตัวเองโพสต์เนี่ย ยังมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่า เรายังรักษาสุขภาพจิตที่ดีได้ จากการแสดงความคิดเห็นของคนในโลก ออนไลน์บ้างไหมคะ?
ใช่ คือจริง ๆ แล้วเรารู้สึกว่า โอ้โฮ ถ้าถามเรา เราว่ายากมากเลยนะ เรารู้สึกว่าที่ สมมติถ้าเป็นตัวเราเอง ที่เราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยยึดติด มันคือประสบการณ์ชีวิต เนาะ มันก็เหมือนเราใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มเรียนรู้ คนใน Social เหมือนกัน คนที่อยู่มานานเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่า "บางอย่างมันก็ไม่จริงอะตัว" อะไร อย่างเงี้ย
ค่ะ อืม ค่ะ
แต่ว่าคน เด็กน้อยที่เข้ามาใหม่ ๆ เนี่ย เรารู้สึกว่า ใด ๆ ก็ตามเนี่ย Social เนี่ยเป็น เป็น อะไรที่แบบส่งผลกระทบรุนแรงในชีวิตของพวกเขามาก
อืม อืม ค่ะ
เรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีการศึกษา หรือการ เขาเรียกไร มีการปรึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง เนาะว่าแบบ เออ มันต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแล คอยพูดคุยนะ อะไรเงี้ย โอ้ มันก็เป็น มันก็เป็นประเด็น ใหญ่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงอะ
อืม ค่ะ ค่ะ แล้วคุณคิดว่าเด็กอะค่ะ ที่จะเริ่มเข้ามาใช้ Social สังคม ออนไลน์ต่าง ๆ เนี่ย เอ่อ ควรจะเริ่มที่อายุสักเท่าไรดีคะ?
เราว่าถ้าไม่ถึง 16 ไม่ควร เล่น ในความรู้สึกของเรา คือถ้า ถ้าจะเล่นพ่อแม่ก็อาจจะต้องเหมือนจำกัด
อืม 16 ก็ค่อนข้างโตเลยนะคะ อืม
ไว้ว่าเล่นได้ช่องทางนี้ ๆ อาจจะต้องมีการสอดส่องมากหน่อย ไรเงี้ยค่ะ
อ๋อ ค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่านั้นเนี่ยวิจารณญาณในการ เอ่อ คิดอะไรต่าง ๆ ของเขามันอาจจะไม่รอบคอบพอใช่ไหมคะ แล้วก็ความเข้มแข็งของจิตใจเขาด้วย มันอาจจะไม่มากพอ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีความต้องการใช้ งานพวกสังคมออนไลน์เนี่ย ก็ควรจะมีผู้ปกครองช่วยชี้แนะ อย่างงี้นะคะ ก็จะได้ทำให้เขาแบบว่ายังคง รักษาสุขภาพจิตไว้ได้ เพราะบางทีเด็กเขาก็มีเผลออารมณ์ร้อนไปตามความคิดเห็นของคนรอบข้างเหมือนกันนะคะ
ใช่ ใช่ คอยดูแล อืม เราคิดว่าประมาณนั้น เพราะว่า แล้วก็ความสำเร็จของเด็กอะ คืออย่างที่เราบอก คือเราโตมากับ Social เนาะ หมายความว่าเราอยู่มันมา 10 เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นพัฒนาการ เห็นเรื่องราว เห็นด้าน ด้านที่ดีอะ ด้าน ด้านจริง ด้านไม่จริง ด้านดีกับด้านไม่ดี แต่เด็กน้อยเนี่ยเขายังไม่เห็น ความสำเร็จเนี่ย อาจจะมีตอนเนี่ย เขาเข้ามาเนี่ย เขาอาจจะเจอความสำเร็จหลายรูปแบบ แต่ ข แต่เราคิดว่าเขาก็จะจับความสำเร็จแค่รูปแบบเดียวเท่านั้น
อืม ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เพราะว่า ค่ะ
ในความคิดของเด็กน้อยก็คือรูปแบบของยอดไลก์เท่านั้น
อืม อืม ๆ ค่ะ คือประสบการณ์ชีวิตเขามันยัง มันยังน้อย แล้ว ก็โลกเขามันยังค่อนข้างแคบอยู่ เขาอาจจะดูจากแค่ที่สายตาเห็น ยอดไลก์ ยอด ยอดวิวแค่นั้น ถ้าเกิดว่าเขาอาจจะโพสต์เรื่อง ราวดี ๆ ของเขาไป แต่ว่าไม่มี ย ไม่มียอดไลก์ ไม่มียอดวิวเนี่ย เขาอาจจะนึกว่า เอ๊ะ มันเป็นเรื่องที่ มันถือว่าไม่สำเร็จหรือเปล่านะ เป็นเรื่องที่คนไม่สนใจหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ อืม ใช่ เด็กน้อยก็ต้องมีความอยากเป็นที่ สนใจอยู่แล้ว โดย โดยตัวตนของเด็กอะเนาะ
อืม ค่ะ อา อะแล้วอย่างตัวคุณเอง ทุกวันเนี้ยค่ะมักจะโพสต์หรือว่าแชร์อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จของชีวิตตัวเองบ้างไหมคะ?
ไม่โพสต์ เลย ทุกวันนี้ยังไม่โพสต์อะไรเลย
<chuckles> ได้หมดเลย
ไม่ได้โพสต์ไรเลย คือไปนั่งย้อนไอจีอะพบว่าภาพในไอจีตัวเองที่ลงล่าสุดอะนะ คือ สี่ ปีที่แล้ว ยังตกใจอยู่เลยแบบ โอ้โฮ! นานเหมือนกันนะ
ค่ะ อ๋อ ทำไมเราถึงเริ่มเปลี่ยนแนวคิดว่าแบบว่าไม่อยากโพสต์อะไรอย่างงี้ลงบนโลกโซ สังคมออนไลน์อะค่ะ?
เราว่าอย่างหนึ่ง ก็คือพอเราโตอะ เราเข้าใจผู้ใหญ่แล้วว่า เออ ชีวิตอะมันมีอะไรให้ทำเยอะจริง ๆ
อ๋อ อ๋อ โอเคค่ะ ก็คือมีมุมมองชีวิตกว้างขึ้นเนาะ
ก็แบบ ใช่ มันไม่ได้ว่างด้วยบางทีอะ แทบไม่ว่างไปเปิดดูด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนทำงานอะเนาะ
อืม ค่ะ อ๋อ ก็คือนอกจากไม่โพสต์แล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้ ค่อยมีเวลามาว่างอ่านเรื่องราวของคนอื่นมาด้วย อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
มันแบบ มันไม่ได้เล่น ใช่ ใช่ แบบพอโตขึ้นแล้วภาระหน้าที่มันเยอะ มันก็ห่าง ๆ ไปด้วย แล้วเราต้องเลือกไงว่าเราจะทำอะไร
อ๋อ ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ย แล้วเราอะมีการพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับคนในชีวิตจริงของ เราไหมคะ?
ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับเพื่อนว่าแบบ เออ นู่นนี่นั้น อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม ก็คือยังมีการแชร์เรื่องชีวิตของ เราเนี่ยกับเพื่อนอยู่แหละ แต่ว่าในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยเราแทบจะไม่ ไม่ค่อยได้โพสต์เลย เพราะว่า อือ เรารู้สึกว่ามันไม่ดียังไงหรือเปล่าคะ?
ใช่ ใช่ รู้สึกว่ามันไม่จำเป็น <laughs>
อ๋อ <chuckles>
รู้สึกว่า เออ มันก็สำเร็จแหละ แต่ว่ามันก็ เขาเรียกอะไร มันก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบ คือทุกคนก็มีตัวเองเป็นตัวเอกในชีวิตอะเนาะ โพสต์ไปก็ ก็โอเค แล้ว ยังไง อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราอะ เราเจอกันเพื่อนก็จะมาแบบว่า "เออ โอเค ๆ ยินดีด้วย" อะไรอย่างเงี้ย แต่จริง ๆ ก็ไม่ค่อยจำเป็นนะ แต่มันเป็นการคุยกันมาก กว่า
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ เป็นการอัปเดตชีวิตกับเพื่อน แต่เรามองว่าการที่ไปโพสต์แบบว่าให้คนทั่วไปเนี่ย เป็น เป็นแบบเป็นหลายร้อยเป็นพันคนเห็นเนี่ย มันไม่จำเป็นเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่ได้มี ความรู้สึกของคุณเลย รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยด้วยซ้ำ ไม่ว่าคนจะชื่นชม หรือว่าคนจะแบบติ อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่ เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่ง เหมือนถ้าเราทำผิด หรือเราทำสำเร็จ สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราล้วน ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราต้องแก้เอง หาทางเอง สำเร็จแล้วยังไงต่อ ก็ ทำงาน ต่อ <chuckles>
อืม <laughs> อ๋อ โอเค เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้สำหรับการแชร์มุมมองที่น่าสนใจค่ะ
สวัสดีค่ะ